Ah, minsan po, nambuburaot sa mga katrabaho. Sa mga tao ko minsan nambuburaot po ako pagka ano, pagka marami silang dalang kanin, minsan ulam pagka gano'n. Mga naalala ko po kasi no'n medyo galante yung mga tao pagka talaga lalo na 'pag sahod. Nahihiya nga po ako minsan kasi, ako yung supervisor nila tapos wala akong maiambag, ganun.
Hmm. <laughs> <chuckles> Oo. <laughs> <laughs> 'Di ka man lang nag <laughs> 'di ka nagpapa-pizza man lang 'di ba? Kahit soft drinks 'pag sahod, grabe, na ano mo talaga, ikaw oo.
Sa sobrang pagtitipid po, eh. Ayun nga po. Samantalang po yung naalala ko po yung mga tao ko no'n talagang, 'pag sahod talaga, galante. Magpapa-order ng gan'to, papa-order ng meryenda, kaya ay minsan na ano din po, na-gi-guilty naman po ako, yun pagka nakakantsawan. Nagpapaano din naman, papakain din naman po. Kasi nakakahiya naman po yung lagi na lang po ako nambuburaot. <chuckles>
Galante. <chuckles> Oo. Oo. Eh. <chuckles> Totoo. Ay, yan yung ano, yung mahirap. Ah, ayun 'no, ano pa
Kasi yun na nga, parang nakapanghihinayang din po kasi minsan gumastos ng malaki pagka ano, eh.
Hoy, totoo na. Parang hala! Gagastos ako ng 500, eh, ilang araw ko 'tong pinagtrabahuan. I ilang araw ako nagtipid dito, parang alam mo yun? Hala! Yung 500 ko na 'to, eh, pang 5 araw ko na 'tong gastusan, parang ang bigat naman maglabas na gan'to sa isang kainan lang, 'di ba? Parang yung mga gano'ng pagkakataon.
Totoo po. Totoo po yun. Ako nakapaglalabas lang po ako ng ganyang, medyo malaki pagka kasama yung mga kaibigan, minsan ang aking girlfriend, kasama ko po. Kasi minsan 'di po talaga maiwasang gumastos ng ano, eh, ng medyo malaki. Ayun, pagka ano po, pagka uwi, do'n po talaga ako nanghihinayang. Ay, ang laki naman, ang laki naman ng bill namin. Ba't ganon?
Oo. Mm. Ah. Totoo. <laughs> Sana nagluto na lang sa bahay 'di ba? Para 'di na lumabas-labas. Alam mo yung mga ganyan.
Totoo po. Kahit medyo kahit medyo magastos mo, at least mas makakatipid pa din po, conpare compare kung, kakain ka sa mall, kakain ka sa restaurant, na gagastos ka ng mababa na po yung 500. <chuckles> Gano'n po, eh.
Totoo. Kaya nga, eh. 'Di ba? Pero siguro, okey
Tapos pareho lang din naman po ng lasa ng ano 'pag sa bahay.
<chuckles> Ayan. Kaya nga, eh. Pero siguro 'di naman masama 'no, minsan-minsan lang pero ang ibig sabihin naman ng minsan ay hindi linggo-linggo, 'di ba? <chuckles> Minsan kasi yan ang sinasabi, eh. Minsan, minsan lang pero linggo-linggo, pero parang gano'n ay hindi naman tama, 'di ba?
Opo.

Pero grabe 'no? Grabe ang taas ng bilihin. Parang ang 1,000 mo 'pag nabaryahan, maya-maya 100 na lang, maging 50 at 20, 'no? Ramdam mo ba 'yan?
Ubos nap Oo nga po, totoo po, eh. Opo, totoo po yan lalo na't
'Di, katulad da Hmm.
lalo po 'pag may mga hindi inaasahan 'no? Bayarin gano'n.
Oo, yan, isa pa yan. Parang may inaasa 'di ka inaasahan.
Kasi 'Di ba po me nag ah, lalaan tayo ng budget para sa mga gano'ng bagay, minsan po kinukulang pa, eh. Kaya talagang imbes na 'kala mo hindi mo magagamit yung ano, yung, ba yung nilaan mong budget do'n iba na. Magagamit mo ma mm, kukurot ka pa sa iba.
Mm. Kaya nga. Oo yung inipon mo 'no, magagalaw. Pero ayan. Ngayon ba, pa'no ka naggo-grocery? Kasi lingguhan ka ba naggo-grocery o 'pag gusto mo lang, parang do'n ka naggo-grocery, namimili sa mga pamilihan?
Yun nga po. Ako naman po, 'pag naggo-grocery lang, yung mga kailangan ko lang po sa kuwarto, yung gano'n. Katulad ng mga deodorant, mga mga gano'n. Toothpaste, lo ayun mga gano'n po, toothbrush. Eh, ako naman po dito lang naman po ako sa bahay nagtatrabaho. Kaya since no'ng ano, medyo nakatipid-tipid po. <laughs> Kahit naka pambahay lang po 'pag, ah, magtatrabaho unlike po dati na on-site na talaga, ah, kailangan mong mamuhunan ng ano, ng pang hygiene po talaga na, yung pang daily po, for daily use po talaga, katulad ng mga pabango
Hmm. Ah, sa pangangatawan. Lotion, mm. Ah. Tama. Oo. Sa labas, eh.